آه، جدًا يعني بتفرِق بجد، يعني أنا فرَقِت معايا في الموقف ده، إن هو علشان هو حد كويس فجِه هو سلِّم عليَّ بنفْسه برغم إن إحنا ممكن تكون يبان إن احنا متخانقين يعني أو أنا متضايق أو واخِد جنب وخ هو لاحظ ده، بس جِه علشان يصالحني، يعني اللي هو مش مصالحة بس هو مُجرّد سلِّم عليَّ، حسّسني إن هو قريّب منّي، هو بجد دي بتفرِق بجد، آه بالضبط، فهو لو الشخص كويس بجد هو اللي بيبادر أو يوضّح إن ده سوء فهْم. يمكن أنا ما باعرفش أعمل ده زي ما قلت لِك وإن أنا بخ ب باستنى لغاية ما طباعي توصّل، ده لأن أنا باتعامل مع شخص بطبيعتي، يعني ما باجيش أعتذر، باعامل له كأني ما فيش في حاجة يعني. آه.
آه. حلو أوي. آه. آه، ف فأنت آه، أنت قدَّرت بقى الحِتّة دي. إمم. آه، يعني يعني أنت من النوع ال ال اللي مش مش م متعوِّد إن هو مثلًا يعتذر أو إن هو ي يوضّح وجهة نظَره، فعلشان كده دايمًا بت يعني بت ب بتحُط في نفْسك، جوّاك يعني، تحُط كلّ حاجة جوّاك وما بتتكلّمش.
أ يعني أنا لا، أنا أنا ب باعتذر، يعني أنا مش مش النوع اللي باعتذر، بالعكس ده أنا لمّا باعتذر بافتَح في الإعتذارات ما حدش بيقدَر يسِدّني، زي ما قلت لِك أنا في الأول، أنا باعتذر كتير، كتير، كتير، بس لو هو فتَح الموضوع، يعني أنا ما ما ابدأش الموضوع، ما يبقاش في مشكلة بيني وبينه و وآجي أنا أرُوح بادئ أنا الموضوع بإن كان في مشكلة، عشان ما يزعَلش، يعني لو لقيت إنه هو واخِد جنب، بارُوح واخِد جنب أنا التاني.
امم. آه. يعني عَندك عَندك برضه آه، يعني برضه لسه ما ما عَندكش الجراءة إن أنت مثلًا تبدأ ال النقاش بقى و آه، وترجَعوا مثلًا إنكم تبقوا زي الأول.
امم. أفتَح الموضوع. آه، بس إن أنا أعتذر لو الموضوع اتفتَح هتلاقيني اعتذرت كميّة إعتذارات مهولة يعني، لدرجة إن الشخص يقول لي، لا مش مستاهلة كل ده يعني.
ماشي، يعني هو أنت بتشوف برضه ال إيه المف يعني المفتاح مع مين بالضبط ال اللي يخلّي الم ال ال النِقاش والعلاقة ترجَع مثلًا زي الأول، يعني هو المفتاح مع مين فيكم مثلًا؟
بتهيأ بشخصيتي أنا، بشخصيتي إن المفتاح ممكن يكون مع الشخص اللي قُصادي لو هو قدِر يفهَمني صح، وده صعب طبعًا، يعني ده بيعمل لي مشاكل كتير. آه بالضبط، آه، لكن لو هنقول ال الصح واللي المفروض يحصَل إنه تبقى على الشخصين، على الإتنين، يعني أنا اللي باعمله ده غلط أصلًا، لأن أنا المفروض ما اعتمدش إنه م أستني من أو مستني من الشخص ده إن هو ي ي يفتَح هو النِّقاش أو إن هو يبدأ أو يبادر، لازم أكون أنا عَندي رُوح المبادرة برضه نوعًا ما، مش وهي الموضوع خجَل أكتر من إنه أنا ما باحبش أفتح حاجة حسّاسة تخلّينا ندخُل في نِقاش تاني يعني.
آه. آه، أصلًا يعني. يعني بقى أنت ما <laughs> ما لكش يد في الموضوع. امم. آه، امم. آه أكيد.

آه، يعني، ممكن ممكن فعلًا رسالة تخلِّي الناس تفهَمَك غلَط، للدرجة دي؟!
بالضبط، آه حصَلت معايا أهو، يعني ده أقرب مثال إنّه حصل معايا، إن هُم كلُهم فهموني إن أنا شخص مش مش يعني مرِن في التعامل أو بتاع، مع إن أنا ما كانش قصدي على حد خالص، أنا كان كل قصدي إن إحنا محتاجين ككُلنا كجروب يعني نبقى يعني ناخُد قرار واحد ضد الإدارة يعني نفسها، مش آه.
إمم. آه. أيوه، أيوه. طب وأنتَ حاولت بقى إن أنتَ مثلًا تعتذر أو إن أنتَ تعمل أي حاجة، عشان توضّح سوء التفاهم ده؟
لأ، أنا سكَتّ خالص بصراحة ساعتها، وقتها ما ردّيتش خالص، ويمكن ده كان غلَط منِّي إن أنا ما ردّيتش، آه، ما ردّيتش خالص، و واعتمَدت على إن أنا شخصيتي وتعاملي مع الناس هيقدر يثبِت للناس حُسن نيِّتي يعني وطباعي، وفعلًا ده حصل معاهم.
إيه ده، بجد! إيه ده؟ طَب وأ طَب وأنتَ بتشوف إن ده صح؟ وأنتَ بتشوف إن ده صح في أغلب الأوقات، أصلًا يعني؟
ك كوجهة نظري، لأ، مش صح، يعني م ما باشوفِش ده صح، بس ما باقدَرش ما أعمَلهوش يعني أنا عمل باعمله غصبًا عنِّي، يعني طَبعي مش قادِر أغيِّره. آه، الخجَل اللي في طَبعي ده. آه.
إمم. آه. طب ليه ما حاولتش إن أنتَ يعني تاخُد مثلًا خطوة إن أنتَ ممكن توضّح آآ، سوء الفهم اللي جوّاك؟ يعني بحيث إنه ال الشخص ما ينقِلِش الانطباع ده عنَّك مثلًا لكذا حد، فأنتَ يعني ما عمَلتِش
ما هو أنا حاو حاولت بعدها، حاولت بعدها، عارفة سو سو سبحان الله يعني، الصُدفة جت بعدها، إنّه بعدها ب5 سنين، 5 سنين بحالهم، سنين أو 6 سنين، تييجي الصُدفة إن أنا آه، 5 سنين بحالهم، إن أنا والبنت ال ال ال اللي حصل معاها المشكلة دي، نتصادف إن إحنا رايحين في سفرية تانية في بلد تانية مع بعض، في نفس السفرية واتصاحبنا بقى على بعض، آه، اتصاحبنا بقى على بعض، وأنا بقيت أقرَب حد ليهم في البتاع ده، وفي الآخِر قالت لي أ قُلت لها: "أنتِ فاكرة الموقف اللي حصل ما بيننا؟" قالت لي: "آه، أنا فاكراك على فكرة، وأنا كنت في الأول مش طايقاك بصراحة." أيوه.
إمم. آه، 5 سنين! يا نهار أبيض، صُدفة عجيبة! إمم. <chuckles> آه، وض وضَّحت بقى. آه، أنتَ خلاص وضَّحت بقى النيّة يعني. طب أن
أيوه، قالِت لي: "أنا ما كنتش طايقاك، بس بعد ما جيت هنا عرفت شخصيتك وعرفت إن أنتَ غير خالص ما كنت فاكرة يعني." فقُلت لها: "آه، الحمد لله إن إن وجهة النظر اتغيَّرت." هو أنا باحاول أغيِّر وجهة نظر الناس فيَّ، غير طباعي اللي أنا باتص بيشوفوها معايا. بس ده مش س دايمًا صح، ده مش دايمًا صح. آه.
آه. حلو أوي. آه، طب أنتَ يعني أنت لسه حاكي لي برضه الموقف أهو، وبتقول لي إن أنتَ بعَتّ رسالة واتفهَمِت غلط والكلام ده كلُّه، أنتَ بتشوف أصلًا إن التواصل إإ على بقى الرسايل والجروبات دي، دايمًا بيكون صح؟
اهم. إمم. إمم.